Слушай, э, меня в последнее время преследует, э, следующая проблема. А, я думаю, она последние года стала, вот, всё хуже и хуже, и я думаю, что мне нужно от этой вредной привычки, а, всё-таки избавляться, а именно такая тенденция, э, отвлекаться, э, на экраны, мониторы, на социальные сети. И это стало таким, а, моим способом, а, борьбы со стрессом. То есть, э, раньше, допустим, лет 5 назад, э, 7, это, в принципе, вот, желание полистать, э, "Инстаграм" или еще какие-то ленты, в принципе, посидеть в телефоне, ам, оно было контролируемым и, в принципе, резонным. То есть, там, в общественном транспорте, в очереди, когда чего-то ждешь, э, а, вот, нужно скоротать, э, убить время 5-10-15 минут. Открываешь, что-то скроллишь, смотришь, э, смеешься, читаешь что-то, э, интересное и не супер сильно загружаешь, э, мозг, так что-то потыкал, и время прошло. Вот, но, думаю, в последнее время это перестало быть таким безобидным, э, развлечением и способом убить время, а, я стал замечать, что я перестал это контролировать, и что вот эта привычка берёт надо мной верх, что мне уже тяжело, а, сидеть, э, или, там, проводить, э, много времени, не проверяя уведомления, не заходя в социальные сети, не открывая телефон. И, вот, особенно когда у меня, там, много стресса, э, там, на работе, какие-то переживания, то я стал замечать, что, вот, открыть ленту со, скажем так, смешными видео и милыми котиками- это стало таким одним из основных способов борьбы со стрессом, вот, особенно перед сном. А, вот это полистать ленту, позалипать, а, но при этом я понимаю, что это и бесполезная трата времени, и плохо сказывается на моем сне, и вот эти все часы экранного времени можно было бы потратить на что-нибудь другое, что сделало бы меня более эффективным и на какие-то более продуктивные вещи. Поэтому, вот, не знаю, как мне с этим бороться. Может быть, ты мне поможешь?
Так. Интересно. Понимаю. Ясно. А, я понимаю твои переживания по этому поводу, и вижу, что для тебя это стало проблемой, поэтому, как бы, ты открыто идёшь к с этой проблемой, и я вижу, что ты хочешь действительно решить её. Вот, ну, с одной стороны, конечно, прекрасно, что как бы ты научился бороться стрессом, потому что стресс это действительно, ну не то, что неприятно, это вредно как бы для организма, вот, во всех отношениях. И успокаивать себя, как бы н находить как-то, на что-то отвл отвлекаться, с одной стороны это замечательно. Но, как ты говоришь, что в последнее время, как бы, привычка тебя, а, с с стала затягивать, что ты стал больше времени проводить, э, на, за телефоном. Вот, скажи, пожалуйста, ну вот раньше же, э, не было возможности зайти, например, э, на какой-нибудь, э, сайт и посмотреть какие-ниб э, в весёлых котиков, или видео. Как ты раньше справлялся со стрессом?
Э, слушай, а, возможно, а, как нам, э, всем кажется, э, раньше трава была зеленее, раньше было лучше, и раньше было меньше стресса. Вот. А, возможно, и в принципе, у меня за последнее, э, время, э, мозг, э, перестроился, и, то есть, э, раньше я, возможно, был менее восприимчив к стрессу, или я справлялся какими-то более естественными способами, то есть, э, а, не знаю, мог и пр читать книжку, и посмотреть фильм, и выйти на прогулку, и, вот, э, использовать какие-то более, э, естественные, менее вредные способы борьбы со стрессом. Но, вот, из-за того, что телефоны, социальные сети, они становятся, т ну, уже стали более доступными, алгоритмы становятся лучше, более затягивающими, и поэтому это такой, э, быстрый дофамин, от которого тяжело отказаться. Ну это как, вот, э, перекусить что-нибудь с сладенькое. Ты понимаешь, что это вредно, и время от времени можно, но, вот, оно так и манит, и, э, если себя не держать в руках, то, в общем-то, э, можно потерять контроль над собой. И, вот, я думаю, так оно постепенно происходит, если уже не произошло с экранным временем.
<laughs> Отлично. М, замечательно. Согласна с тобой. Так и есть. Да, ну ты прямо знаешь, вот сравнение было попадание в десяточку просто вот вот, с шоколадкой, с дофамином вот с этими приятными ощущениями. Действительно тянет. Вот я к чему тебя спрашивала, по поводу, видишь, ты перечислил очень много вариантов, когда действительно как бы ты по-другому справлялся, а, со стрессом, у тебя были другие увлечения вот. Но я вижу, что действительно ты переживаешь за это, ты, а, видишь, что как бы п зря п-потраченное время, как ты говоришь, и что ты мог бы заняться совершенно другими делами, потратить время совершенно, ну, в другом направлении, верно?
Да, да. Да. Вот особенно меня гложет, э, то, что я слишком много времени трачу на это, и потом, э, вот я просидел 2 часа в "Инстаграме", потом думаю, м, я же мог и пораньше лечь спать, или сделать что-то полезное. И это вот порочный круг. Да, да, да.
Ну, вот, ну Да, ну, короче, совесть мучает. Да. Ну, смотри, я бы тебе несколько вариантов предложила, ну, на твоё усмотрение и, может быть, попробовать. А, как ты смотришь на то, чтобы, а, а, ну, вот представить себе, что ты попадаешь в такие условия, где, ну, вот нету сотовой связи, нету интернета и нет возможности вообще заглянуть, э, на какой-нибудь канал.
Мгм.
Вот. Вот просто, вот, мысленно, там же ты же не смотришь н-не сможешь ничего посмотреть.
Э, ну, безусловно.
Как вот поставить себе вот такую вот нашу задачу, что, вот, ну нету телефона, и ты можешь только, вот, в случае какого-нибудь, ну, действительно, экстренного, какой-то звонок или сообщение, только на него отвечать.
А, но, и си я время от времени и, ведь попадаю в такие ситуации. Ну то есть, э, не знаю даже: ну то есть, за рулем, в бассейне, э, в спортзале. То есть есть какие-то места, э, мероприятия, э, случаи, когда телефон нужно откладывать, или нет физической возможности, э, или нет там с правила этикета, не смотришь телефон. А, и иногда это бывают, э, даже не совсем, скажем так, э, веселые, э, мероприятия, то ли времяпрепровождение. То есть, допустим, если в кинотеатре не смотришь телефон. Ну ты смотришь на фильм. Но опять же, э, на работе можно не всегда получается, и это не супер весело. Но, и в принципе получается справляться с этим. То есть я же, <chuckles> э, не умираю из-за отсутствия, э, там, социальных сетей. В целом как-то у меня получается с этим справляться, действительно. Вот, но это если я попадаю в эту ситуацию извне. А вот сам себя, э, я, наверное, стараюсь разграничить таких условий, чтобы этого было как можно меньше. Ну, чисто интуитивно.
Начать вот с этого? Отлично. Уже хорошо! Ну, молодец! Ну Я думаю На самом деле, ты молодец. Я думала, э, э, у тебя ситуация намного сложнее, потому что при желании можно и за рулем тоже быть в соцсетях. Есть такие, э, люди, которые успевают и водить, и в соцсетях находиться. Но ты видишь, я вижу, что спокойно и в спортзале тоже можешь находиться, как бы заниматься. И ты говоришь в бассейн ты ходишь, поэтому у тебя есть разрядка вообще, как бы. И ты знаешь, что, э, в каких-то местах ты как бы не достаешь свой телефон, и находишься, присутствуешь здесь и сейчас. Правильно?
Ну да, да.
Э, вот, вот. У нас остается совершенно за малым: э, только вот о сократить может быть, или лимитировать время, когда ты находишься наедине, и можешь себе вот позволить, э, как бы больше количество, да, находиться. А, в этом я могу тебе, может быть, посоветовать просто лимитировать. Но, э, занимать, может быть, какими-то делами, и ты знаешь, что у тебя только в определённое время ты можешь заходить на социальные сети. Например, утром- 10 минут, или же там вечером 10 минут, или сколько там определённое время. Всё остальное время ты не заходишь. Как ты смотришь, именно поставить себе лимит?
Ага. Мгм. А, ну да, я вот даже думал, потому что, и в во многих приложениях, э, ну вот самых популярных, э, в настройках самого приложения можно поставить себе лимит по времени, можно и в настройках телефона ограничить, то есть на самом деле, э, действительно это может быть, э, хорошей идеей сначала, скажем так, э, механически, грубой силой, а, если это можно так назвать, ограничить себе доступ, э, к приложениям, то есть поставить себе там ограничение полчаса, э, в день, и ну рано или поздно к этому привыкнешь, и, потом, ну, можно это убрать, и, как бы, найдется замена этому, действительно.
Да. Верно. Конечно, тем более- это же привычка. Это не так, чтобы тебе ты без этого дышать или жить не мог. Ты привыкаешь, как и к ш от шоколада тоже, от сладкого можно тоже, как бы, а, отказаться, а, как бы потихонечку сокращая лимит или заменяя чем-то другим, верно? Вот, но ты говорил про стресс, ты заменяешь соцсети, чтобы вернее в к ну, в соцсети для того, чтобы, например, а немножечко расслабиться, немножечко с этого стресса. Вот, может быть, а, ва когда у тебя стресс, можно же, ну, не знаю, заменить соцсети, например, другим. Если ты находишься дома ну, начать готовить, если тебе это нравится. Или ну, самые элементарные блюда мясо, например. Если ты любишь мясо, то, а, сделать стейк, или же отбивную. На отбивную ты вообще можешь полностью оторваться, на самом деле. Ты знаешь, э, стресса как не бывало, и причём ещё и приготовишь вкусное блюдо. А, вот, а, если ты любишь спорт, может быть, э, э, рассмотреть что-то ещё более, может быть, интенсивное, может быть, так, чтобы ты мог полностью, э, получать разрядку, а, на на занятья. Вот, чтобы помочь себе, потому что как бы стресс, как бы нужно с ним тоже бороться, нужно уметь им управлять. Я бы тебе такие бы порекомендовала бы варианты. Как ты смотришь на них?
Ну да. Мгм. Ого! <chuckles> М, действить Ну да, действительно, вот, а, особенно готовка. На самом деле, мне нравятся такие медитативные процессы, то есть что-то монотонное, а, вот возможно какие-то раскраски по цветам, а, или вот уборка, и, действительно, концентрироваться на этом и вот так вот, э, разгружать себя, да, действительно. А, возьму на заметку, попробую более осознанно подходить вот таким бытовым вещам, и использовать их как, а, разгрузку от стресса вот. Спасибо тебе за такие советы. Обязательно прислушаюсь, и надеюсь, это мне поможет.
Я рада. А, рада была тебе помочь, и я совершенно уверена, что у тебя все получится. Удачи.